อืม เป็นยังไงคะคุณคะ?
อืม เอาเริ่มตั้งแต่แบบ อ่า ซื้อ ซื้อของหรือว่าเตรียมที่จะต้องดูเลยเนาะ แบบสตรีมเนี่ย เราเหมือนกับว่า เราไม่ต้องเลือกแล้ว คือแบบมัน ประมาณ เราค่อย ๆ เลือกตอน มันมีให้เราเลือกอยู่ตรงหน้าเราเลยอะเนาะ แต่ อ่า การซื้อวีเอชเอส หรือว่าซีดีเนี่ย มัน คือมันต้องเริ่มมาตั้งแต่แบบ โอ้โฮ! เราต้องไปที่ร้านเนาะ แล้วเราก็ต้องไล่ดู เลือกดู ตังค์ตึง เราก็ไม่ใช่มีตังค์เนาะสมัยนั้น ซีดีก็ไม่ใช่ถูก ๆ นะครับ หนังสมัยนู้นน่ะ เราก็แบบต้องไปเช่าบ้าง ต้องเลือกว่าจะไปเช่าบ้าง หรือจะไปซื้อเนาะ ก็ไปร้านเช่าไป โอ้โฮ! ไปไล่คุ้ยหนัง โอ้โฮ แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มี แบบให้แนะนำ มันมี Algorithm ให้เรามาเนาะ เราก็ต้องถามคน ถามพนักงานส่วนใหญ่ก็คือแบบ เอ่อ ปากต่อปากกัน อย่างเงี้ย เล่าพูด เล่าเรื่องอะไรอย่างงี้ ก็ไปเรื่อย ๆ เลยเนาะ สำหรับผมมันเหมือนกับว่า มันมีความเป็น อ่า คอมมิวนิตี มากกว่าเนาะ มีความได้ ต ได้ประติดประต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยอะไรด้วย
อือ ๆ ๆ อ๋อ เออ เออ ๆ อืม อื้อฮือ อ๋อ เอ่อ ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ ๆ ขล้าง ข้างเราเยอะมากกว่า การที่ดูจากสตรีม คือต้องบอกว่า คือเสน่ห์ของ ของยุค ยุค เขาเรียกยุคซีดี ยุคอนาล็อกเนาะ เรียกว่ายุคอนาล็อกก็ได้เนาะ พอมา มาเป็นความสะดวก ซึ่งเป็นยุคดิจิทัล ก็คือยุคสตรีม มันก็มีหลากหลาย อย่างเช่น อย่างที่คุณบอก ก็คือแบบเหมือนกับคุณต้องทำการบ้านเนาะ หนัง อะไรอย่างเงี้ย ที่คุณจะต้องไป เขาเรียกเป็นเช่า ไปเช่า ใช่ไหมคะ หรือไปซื้อเอ่ย? อืม
ใช่ อืม ครับ อืม ใช่ ครับ ใช่ครับผม ส่วนใหญ่ก็จะเช่า เพราะว่าไม่มีตังค์เนาะ เออ ก็แบบเป็นเน้นไปเช่านี่แหละครับผม
อืม อืม ๆ ค่ะ